Mm, anong mga ano 'to, eh, mga talipapa, pag labas mo ng ano, ng kalsada, eh, marami ka na makikita ng mga bilihan ng gulay, mga isda at saka karne gano'n. May minsan nga kagaya niyan ngayon, ah, paglabas mo ng kanto, yung kantong-kanto na yun, eh, meron ng gulayan, gano'n.
Oo. Hmm, ayos. Oh, sa halimbawa nama pag gusto mong mamalengke, p'wede kang mag-ano, maglakad-lakad, para sa gayon ay exercise yun para sayo, 'no? Hindi naman kailangan, hindi naman kailangan nga yung exercise is 5:00 AM or afternoon. P'wede naman halimbawa mamamalengke ka, oh, 'di ba? Oh, ilang minuto sa palengke, parang nap parang nag-exercise ka na din ng 5:00 AM, 'di ba?
Hmm, mm, pero alam mo 'no, tama rin yun. Maganda rin yun.
Oo, ins oo, instead na mag-tricycle or ano 'di ba? Nasubukan mo yung ganun? yung bang maglakad ka papuntang palengke para sa gayon ay, ah, ehersisyo din para sayo.
Oo. Mm, gano'n, gano'n dati naman yung ginagawa ko. Naglalakad ako pag ka yung bibili ako diyan kasi since nga may motor nga kami, yun ang ginagawa ng asawa ko kapag ka linggo kami yung namamalengke, eh, 'di magmomotor kami, so, walang pagkakataon na maglakad. Pero alam mo, ha, oo, tama yung sinabi mo na doon sa pamamaraan na yun, sa pam pam pag ano ko pamamalengke ko, eh, kahit paano nakakapaglakad ako, nakakapag-exercise ako, 'di ba? Naku, alam mo sa totoo lang oo 'yang mga binigay mong advice sa'kin, yang mga payo na yan, eh, lahat yan, eh, i-a-adapt ko sa sarili ko kasi talagang naku grabe, ah, alam mo yung timbang k,o eh, hindi na siya ano, hindi na siya ano, sa akma sa height ko, sa edad ko yan, lalo't nananab meron na kong maintenance 'no. Kaya naman naku, huwag kang magsawa, ha, na pakinggan ako sa aking mga problema at nandiyan ka, at handa ka oo, na para gabayan ako at bigyan ako ng mga advice, kaya maraming-maraming salamat talaga sa'yo at napagaan mo yung kalooban ko.
Lakad, oo. Tama. Oo, oo. Mm. Tama. Oh, walang ano man. Oo. Oo, maganda maganda din at na-share niyo. At saka mabuti kung kumain kayo ng mga masusustansyang gulay para lumakas pa kayo. At maraming salamat sa pagbahagi niyo.

<laughs> Oh, kasi alam mo, isa yun sa ano, sa magandang ehersisyo every morning. Yung bang mag an dan nakakaganda rin yun sa, sa kal kalusugan 'no, lalo't ikaw ma mataas hal high blood pressure mo. Sa pamamagitan ng paghahalaman, nakakatulong yun na mag-relax ang isip, gano'n. Kasi madami kang nakikitang mga green plants, 'di ba? Magagandang bulaklak, ayun. Mm, 'tsaka nat oo?
Mm, mm. Pero pus Pero kasi ano, eh, 'no, yung parang nakikita ko kasi yung tiyahin ko na kapagka iyong naghahalaman siya, talagang nakanta-kanta pa 'yan. Tapos <chuckles> kinakausap niya yung halaman, gano'n. Kaya sabi ko, kaya sabi ko pa ano, parang alam mo yun, yung mahal na mahal niya yung halaman niya. Ililipat niya 'yan ng paiba-ibang paso. Talagang bi nagbubunga dahil ta talagang inilalaanan niya ng oras. Kaya sabi ko oo, kaya sabi ko, bakit ako hindi ako mak hindi ko makahiligan yung gano'n. Oo, senior na kasi yung tita ko, so parang yun, parang nakikita ko naman na nare-relax siya.
Oo. <chuckles> Oo. Oo. Tama. Oo. Oo, ende p'wedeng kahit hindi mo hilig, p'wedeng maging kahiligan mo yun. I-try mo kaya. <sniffs> Kapag alam mo 'pag na-try mo, na mag-alaga ng mga iba't ibang halaman, magiging hilig mo na yun, kumbaga parang anak mo na kailangan mong i-take care. Pero kung hindi mo naman hilig, may mga ehersisyo pa naman na p'wede mong gawin like, how about pagbibisekleta? Kahit ah, light lang.
Mm, mm. Alam mo kasi, marunong naman akong mag-bike kaya lang kasi wala naman akong bike. So, kaya hindi ko talaga siya na-try. Oo, yun yung ano, yun yung problema. Pero na-try ko na yung ano, yung pagba-bike, marunong ako niyan. Kaya alam mo, pero alam mo, ha, sa totoo lang op ma p'wede nga rin 'yan, 'yang sinasabi mo na ano. Hayaan mo, 'pag nakaluwag-luwag ako bibili ako ng bike. Kasi talagang kailangan ko na talagang mag-exercise kasi medyo bumibigat na ako tapos mataas yung cholesterol ko.
Na-try mo yun? Mm. <chuckles> Yun lang ulit. Oo.